Mmh niveau épisode en général, c'est une quarantaine de minutes par épisode.
Ah ouais, 3 séries, 40 minutes, c'est vraiment pas mal hein. <chuckles>
Ça prend ça prend du temps ouais et faut faut trouver le temps parce que du coup il, heu, donc il y en a il y a un nouvel épisode, d'ailleurs c'est le dernier épisode qui apparaît demain
Mmh mh.
heu, pour, heu, la une des séries.
Oui.
Là bah, pour le coup c'est un épisode de 50 minutes et heu, je vais pas du tout avoir le temps de demain de de de regarder, d'avoir 50 minutes pour moi pour regarder vraiment ça, donc je me le garde pour ce week-end si j'ai un peu de temps et heu, du coup, c'est pour ça que, heu
Je comprends. Heu, j'ai regardé. Mmh mh. Ah oui, je comprends. Donc c'est vrai que oui. <chuckles> C'est vrai que moi je préfère, heu, je préfère, heu, quand les séries elles sont terminées et comme ça je peux tout faire d'un coup, en fait, j'ai pas besoin d'attendre. C'est un peu comme à la télé en fait, la programmation de la télévision.
mais comme en plus c'est le oui. Allez-y, je vous en prie. Oui, non, oui c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est ce que c'est exactement ce que j'avais fait pour, heu, justement une des séries que je suis en ce moment et hem, en gros elle a, heu, j'ai j'ai regardé la 1re saison mais genre d'une traite et heu et en mais le seul problème c'est qu'il y a la 2e saison qui est arrivée quand j'ai fini ma 1re saison
Ouais, c'est sympa. Ah je comprends. <chuckles>
et là du coup j'ai fait un: «Bon, <chuckles> je vais commencer à regarder parce que je je peux pas, heu».
<laughs> Je comprends et sinon au niveau séries et livres, heu, c'est, quelles sont les préférences au niveau style, heu, fantasy, fantastique, heu
J'ai vraiment c'est vraiment très, très, hem, très, très mix, c'est, heu, c'est vraiment très, très mixé pardon, c'est, hem, <tsk> genre, heu, enfin au niveau des livres pas au niveau des séries, au niveau des livres, <blows air> c'est, heu, je suis, heu, c'est vraiment, hem, il y a vraiment de tout en fait, je sais pas pou je sais pas comment expliquer. Il y a vraiment des livres par exemple, heu, je vais passer à côté d'un livre ou d'une boîte à livres, heu, avec, hem, avec, heu, genre su sur un sur, heu, par exemple sur Adobe de CS3 récemment en fait, j'ai trouvé un livre sur Adobe CS3 et comme je je je travaille avec Adobe, heu
Ah oui? Mmh mh. Mmh mh. Oui. OK. OK, c'est un peu plus technique quoi?
ouais voilà, en fait c'est vachement technique mais je sais pas pourquoi et j'ai vachement pris de plaisir à le lire, alors que c'est vraiment un livre d'explications, c'est vraiment un livre d'explications. Ouais, voilà ouais.
Je comprends. C'est pas d'habitude, ouais, c'est pas habituel. Ah ouais, je comprends ouais, je comprends aussi. Mmh mh.
C'est pas un livre où c'est palpitant ou autre, c'est juste que ça m'a ça m'a ça m'a ça m'a plu quoi
<chuckles> Ça vous a attiré? Super et en général, sinon c'est quels sont les genres?
C'est vrai.